Sí, tu es distancias totales, porque o si no te te carcome, o sea, yo viví mucho tiempo con él, obviamente, bajo el mismo techo, y y sí, te te absorbe, o sea, si no te vuelves loco, eh, terminas es con él acompañado en un psiquiátrico, porque ese, es demasiado desgastante, como que tu cabeza está 100 % eh, dando vuelta, pendiente de él, em, su actitud no ayuda porque no colabora en nada, entonces no, realmente, eh, para volverse loco. Sí, uf, sí.
Si no lo has hecho, si, si no lo has hecho hasta el sol de hoy, que, bueno, después de 15 años, eh, de seguro ya has probado grupos de apoyo y atención profesional más más que para él, que ya lo recibe, eh, sobre todo para ti y para el resto de tu familia, eh, pues sesiones de terapia totalmente, sesiones donde ustedes, pues entre ustedes se comuniquen también, haya esa fluidez, eh, donde expresen cómo se sienten, que drenen, que suelten, que que descarguen, ¿no? Esa rabia, esa furia, esa mezcla de sentimientos que generan todo este tipo de situaciones tan difíciles a nivel familiar, eh, y que y que se desahoguen, eh, se necesita.
Sí. De hecho, sí. Sí, sí. Tal cual. Sí. Mm. Sí, sí. Y como tú dices, sí, como tú dices, también eso ha sido vital para tanto mi madre, mi padre, eh, yo también empecé un tiempo a a ir a terapia, y y la verdad es que para tanto mis 4 hermanos, que somos 5, eh, le ha sido mm, esencial y para mi madre y mi padre también, o sea, la terapia es muy importante para para ver las cosas con distancia, no volverse loco y y mantenerse frío en la situación, y sí, tal cual como tú dices, comparto eso, sí.